Ayun at ayun sobrang sang-ayon ako dun sa sinabi mo sa nai-share mo lalo na dun sa ChatGPT. Ah, oo, m um, malalaki yung benepisyo nito kasi nga, napapadali niya kagaya nung halimbawa na binigay mo, ah, halimbawa mag-cocompose ka ng email, ah, mag hingi ka ng tulong sa ChatGPT di ba? Para, ah, makuha yung ideya na gusto mong sabihin. Pero hindi mo talaga ika-cut and paste, ah, kumbaga nandun pa rin yung sarili mo, um, ikaw pa rin nasa-sayo pa rin yung huling salita kaya, sayo pa rin nang-galing yung email na ano, parang tulong lang no yung ginawa ni ginawa mo sa ChatGPT.
Oo. Tama. Mm. Tama. Oo, oo, kumbaga suporta ba, suporta man lang.
Oh, yun tama suporta lang. Ah, ayun yun, naman ang akin talagang sang-ayon ako dun sa sinabi mo na sa ChatGPT, oo.
Mm, di ba? Nagkasundo tayo. Oh, dito naman sa huling katanungan, paano natin mapapanatili ang balanse sa paggamit ng teknolohiya at personal na pakikipag-ugnayan? Ayun siguro sakin yun nga um.
Oo. Mm.
Minsan ako kapag nakatutok na ako sa telepono ko kahit wala akong ginagawa kundi puro lang scroll, mapapansin mo't 2, 3, 4 na oras na yung lumipas, imbis na nakapaglaba ka na nakapaglinis, nakapagluto o ano man nakapag-ayos ng kwarto mo, nasayang yung oras mo. Kaya asahan mo kapag hindi ko pinansin ang aking telepono napakarami kong magagawa kaya dapat parang use it ah, responsibly tapos, katulad non, imbis na yung 4 na oras na nasayang kong nakahiga ka kaka-scroll na-stress lang ako sa mga influencers at mga pulitikong nakikita ko, pwede ko nalang sana siyang ginawang bonding time namin ng mga anak ko, kumbaga ganon.
Mm. Mm. Oo. <laughs> Oo. Oo. Mm. Oo, tama. Oo. <laughs> Oo. <coughs> Oo, tama.